ده ساعتها ب آآ ما عنديش فكرة أوي، بس أعتقد إن هو بيبقى ليها علاقة بال بالمواسم بتاعة ال
طب ليه بقى؟ آه. بال بالمَد والجَزْر مثلًا أو حاجة أو بال ب بارتفاع منسوب
ل لأ، ما هو إحنا في النيل، ما فيش مَد وجَزْر، بس يبقى ليها علاقة بالمواسم بتاعة ال ال السَمَك نفسه م يعني هو عنده مواسم برضه، موسم تزاوج وموسم ال البيض بتاعه وموسم وساعات بيبقى في جفاف في المَيّة يعني، فكل العوامل دي بتت بتتناسب مع الليلة اللي ما فيهاش قمر.
آه. آه. إمم. آه. إمم. فعلًا، فعلًا. طيب، قولي لي قُل لي كده بقى، يعني <chuckles> هاسألك سؤال يعني إيه، مُحرِج شوية بس لو سمحت جاوبني بصراحة بقى. آآ أول سَمَكة اصطدتها، كانت عاملة إزاي؟
آآ أكيد ات لأ أول سَمَكة اصطدتها دي لا تُذكَر أصلًا، <chuckles> كانت حاجة كده قد الصباع يعني، آه.
<giggles> كانت يعني معقول معقول، بجد؟! <laughs>
فبالضبط. حاجة كده قد الصباع يعني لإن هو برضه، آآ، آآ كان بيخاف عليّا أكيد في سَمَك أأ فيش في سَمَكة ممكن ت ت تقلب المركب، في في أنواع في سَمَك في النيل عملاق أ ب بمعنى لا تتخيّله، فآه. فهو لمّا كان بي بيشجّعني على الصيد فكان بياخدني طبعًا في الأماكن اللي أنا تمام، آمنة جدًا إن أنا أصطاد فيها وإن أنا أعرف بقى أطلّع فيها حاجة حلوة يعني كده، ما ما ما تأذنيش.
آه. آه. يا راجل! يا راجل! إمم، إمم، إمم. إمم. آه. طيب، ت ت يعني يعني أنت لو ودلوقتي بقى لمّا بتروح بقى تصطاد بقى بتطلّع ل بتطلّع إيه كده؟ يعني بتتعشّى كده والّا بتخلِّل في الآخر؟ يعني بتجيب السَمَك ده تخلِّله والّا بتتعشّى بيه بقى وصنية وكده؟ <laughs>
إنّما هو كان بيجيب عَمَالقة، كان بيجيب وحُوش. لأ <laughs> يعني ساعا لا، لا ساعات بنتعشى والله، ساعات فعلًا لمّا بس لمّا باكون بقى إيه، ال الرحلة مُجهَّزة يعني. إنّما لو هواية كده بسيطة أنا عايز أضيّع وقت، فباروح النادي مثلًا أو باروح آآ، أصطاد من على كوبري فلأ، ده بيبقى ياه لو طلّعنا 5، 6 سَمَكات كده صغيرين، ده يبقى خير وبَرَكة.
إمم. آه. إمم. آه. إمم